آه طبعًا، آآ، يعني أنا مع الوقت كده آآ، لقيت نفْسي ممكن أستبدِل كده، ممكن أستبدِل الحاجات دي ب بحاجات تانية، بقيت مثلًا باكلّم آآ حد مثلًا قريّب منّي، باكلّم أمي كده أسألها، أنا مثلًا لو أنا عايزة أغيّر ال ال ال الوصفة الفلانية، المُكوِّن كذا في بديل له، فتقول لي: "آه، في مثلًا دقيق ولبن ده يعمل لك مثلًا كريمة، ده مش عارف، يعمل لك إيه."
إمم. تمام. إمم. آه. بالضبط، بالضبط، يعني في بدايل فعلًا وتبقى يعني وهتبقى نفس بنفس الجودة برضه بتاعة ال الحاجة اللي أنتِ مستنياها ومضيعة وقت عليها كتير. إيه كمان حاجات بت برضه بتبقى عايزة كده توصَلي للكمال فيها برضه، وبتعملي يعني الكوارث دي؟ <giggles>
بالضبط. امم. هاقول لِك، برضه برضه برضه ال ال الدراسة برضه عَندي في الكُلّية مثلًا، أنا المفروض أنا قاعدة أذاكر طول السَّنة وخلاص، وأنا حاطّة هدَف قُدّامي إن أنا هاطلَع الأولى على الدُّفعة، آآ، ألاقيني م أ أ طلِعت في الآخِر التانية والّا التالتة آآ، قاعدة أعيّط وأكتئب والمفروض أفرَح، آه، المفروض أفرَح.
إن أنتِ تستنيه. آه، آه. امم. يا خبر أبيض! إيه ده، للدرجة دي؟! طَب ده أنتِ تفرَحي طبعًا، يعني امم، كلّ حاجة واخداها على أعصابِك كده دايمًا ودايمًا آه، طَب أنتِ الموضوع ده بقى آه، الموضوع ده أكيد كان بيتعِبِك أوي، أوي، أوي لمّا يعني ما بيحصَلش اللي أنتِ عايزاه، أكيد، كنتِ بتبقي يعني في حد بقى معيّن كده ب بتفضفضي له مثلًا عن إحساسِك ده أو شعورِك؟
<chuckles> للدرجة دي، تخيّلي! بالضبط أيوه <giggles> دي المشكلة. طبعًا